Allora, volevo chiederti una cosa. Secondo te come si possono coltivare amicizie durature, ehm, attraverso delle esperienze che si condividono che si condividono con le persone?
Allora, guarda effettivamente io trovo che, ehm, condividere delle esperienze sia la cosa più importante per legare 2 persone. Uhm, certo sì, magari parlarsi così tutti i giorni, anche sentirsi, è una cosa. Però, nel momento in cui hai dei ricordi importanti da condividere, ehm, anche divertenti di esatto
Legati. Certo. Fare cose insieme insomma, legato a qualcosa che fate insieme, cer
esatto. Secondo me quella cosa lì, rimane un po' di più, no, e quindi ti fa pensare all'altra persona, ehm, perché avete condiviso delle cose a cui che piacciono a entrambi, no, io per esempio, uhm, il mio migliore amico l'ho conosciuto, uhm, su un videogioco
Certo. Mh.
<smacks lips> ehm, noi giocavamo durante il periodo della pandemia, praticamente tutti i giorni in gruppo con tante, tante persone. Ehm, e diciamo che un po' ci ha salvato il fatto di avere questi questi momenti tutti insieme, perché tante persone durante la pandemia erano sole, ehm
Sì. Cer Si son ritrovate sole, vero, certo, ce
Ehm, esatto, e non trovavano mai qualcosa da fare, la gente stava impazzendo: "Voglio uscire di casa". Ehm, essendo però un una nerd, una videogiocatrice, questa cosa di essere appassionata ai videogiochi mi ha s proprio salvata e e ho trovato una community comunque importante, ehm, con cui ho fatto tante esperienze all'interno del gioco. Che essendo
<chuckles> Ma lì cosa vi conosce ma vi conoscete a distanza diciamo, solo solo attraverso il gioco? All'inizio all'inizio
No, ehm, all'inizio ci conoscevamo solo al tra attraverso il gioco. Poi, abbiamo scoperto di vivere nella stessa città <chuckles> e quindi poi, ci siamo incontrati, ehm, e da lì è nata poi, anche un'amicizia al di fuori del videogioco. Uhm, quindi con altre cose insieme, magari giochi da tavolo: "Ah, usciamo andiamo in quel pub particolare, uhm, oppure guarda c'è questo festival andiamo insieme." E quindi c'è stata un po' questa transizione dal digitale, uhm, fino poi appunto, ad avere un'amicizia effettivamente in qualche modo tangibile. Soprattutto perché avevamo tanti, anzi abbiamo tanti interessi in comune.
Mh. Ah beh, ah beh. Allora cer persone vicine. Ah, ecco, ecco, ecco. Cer Certo. Avete avuto ta avete scoperto di aver tante cose in comune, quindi di poter condividere queste cose attraverso quelle diciamo, approfondire approfondire la conoscenza, l'amicizia ecco, no?
Esatto. Ma la cosa, tra l'altro, molto bella diciamo, è che, uhm, anche quando siamo insieme, uhm, siccome ci piacciono molto i videogiochi, uhm, a me piace molto anche guardare le persone giocare ai videogiochi. Quindi magari, uhm, se sono a casa sua, ehm, e non ho vo non abbiamo voglia di uscire, ehm, io magari mi metto s lì sul divanetto con la copertina e lo guardo mentre gioca a qualcosa e magari è anche un gioco così esplorativo, fantasy che a me piacciono tanto
Mh. Sì. Ecco, avete anche questo modo di condividere anche que in questo modo il gioco, diciamo. E beh, insomma
Esatto. An anche quando siamo in presenza. <laughs> Sì.
E anche in presenza. E vabbè, insomma, ehm, se a uno piace piace piace quel tipo di a beh, insomma, ora lì parliamo di giochi di giochi come si chiamano, giochi di internet eh? Da computer. Però voglio dire, anche lo sport, ad esempio, non lo spo ma anche lo sport seguito diciamo dagli spalti, ehm, fa nascere molto spesso, no, amicizie insomma, trasforma conoscenze magari in amicizie durature, no, tu per esempio, hai mai hai mai seguito sport dal vivo?
Dal dal comput Sì. Ah-ah. Verissimo. Sì, mi è capitato una volta di andare a una gara di Formula 1, uhm, speso un sacco di soldi, vabbè. <laughs> Ehm, c'è questa mia amica che con lei diciamo la relazione, ehm, è soprattutto a distanza, ehm, perché appunto, uhm, vabbè ci siamo conosciute anche online. Uhm, ci conosciamo da più di 10 anni ormai, ehm, e però essendo che lei è molto lontana è anche poi difficile, molto impegnat
Eh, beh. Eh. Eh, siete lontane. Certo. È raro potervi vedere dal vivo, certo. <chuckles>
Esatto. Però lei mi ha trasmesso diciamo quella passione per la Formula 1. Allora, uhm, l'anno scorso siamo andate insieme al Gran Premio di dell'Emilia Romagna. Quindi siamo andati a Imola 3 giorni, ehm, e lì è stato è stato <chuckles> una bella sf ehm, sfacchinata. Perché comunque una volta arrivate a Imola con il treno, devi camminare per mezza città per arrivare comunque al circuito. Ehm, poi dei ancora camminare dentro, il caldo, le cose. Però poi arriva il momento, no, in cui vedi passare il tuo pilota preferito, ti dà un'emozione, ma poi le ma le macchine di Formula 1 hanno un rombo!
Ah. Ah. Sì, sì. Mh. Cer Mh-mh. Eh beh, vista in una pista dev'essere una cosa abbastanza emozionante eh. Eh, inso
Sì. Sì, sì, assolutamente. Infatti è stato è stato molto bello, ehm, e quindi questo sicuramente ci ha ci ha unite, ci ha fatto proprio venir voglia di <chuckles> di di rifarlo.
Vedere dal vivo. Sì, b beh, in fondo, ehm, ehm, è anche un viaggio, no, è come un viaggio insieme, fare un viaggio, fa anche an son tutte esperienze esperienze che che uniscono le persone, no?
<chuckles> Sì, è vero. Ehm, a me capita spesso con questo mio amico, ma anche con un'altra amica che invece vive io mi sono trasferita, quindi non vivo più, uhm, nella città del del mio migliore amico, però appunto ogni tanto, uhm, vado a Torino a trovarlo e sto un po' con lui, magari qualche giorno, e insieme facciamo facciamo delle cose. Ehm, per esempio sono andata a maggio mi sembra, a Torino, perché c'era il Torino Comics, ehm, che è praticamente questa fiera del vi dei videogiochi, dei fumetti ed è, ehm, una cosa diciamo che, ehm, che piace a entrambi ovviamente, perché ci siamo conosciuti su un videogioco. E quindi, noi ci ci godiamo questa fiera, passiamo tutta la giornata lì. Ehm, lui mi accontenta un po' anche nella mia precisione di dover guardare tutti tutte le bancarelle. Io ho questa cosa di dover vedere
Viaggiare. Mh-mh. Certo, quindi avete Certo. Ah. Sei molto curiosa di veder tutto.
Sì, sì, sì, sì. Io io poi ho devo avere la metodica, no, quindi de devo seguire una sorta di forma geometrica quando guardo le bancarelle, proprio per non perdermene neanche una. E quindi lui è molto bravo diciamo a a venirmi die <chuckles>
Cer Ah-ah. Accondiscendenza a starti dietro. Eh, beh. <chuckles>
Esatto. <laughs> Oppure per esempio, a giugno siamo andati ad un altro, ehm, festival, ehm, dedicato a Tolkien <tsk> che si chiama "I sentieri tolkieniani", che è un po' come entrare in una sorta di mondo parallelo, no, perché tutti, mhmm, cioè si respira un'aria
Sì. Certo.
molto medievale, perché, ehm, comunque sei dentro un castello. Ehm, la città, essendo che è un paesino, ehm, non non senti rumori, non senti odori particolari di smog, cose del genere. E poi vabbè, ci sono tanti eventi, le persone che combattono, cioè ti fanno vedere, no, i combattimenti
Sì, sì. Non la vedi. Ah-ah. tutto lega al vo al mondo di diciamo dei dei racconti, dei d de de dei suoi racconti, diciamo.
Esatto. Cioè, ma veramente quello è una delle esperienze più belle e il fatto di viverle con qualcuno a cui vuoi bene secondo me migliora di, mhmm, boh, 10.000 volte l'esperienza. Ehm, e la prossima settimana invece andremo, uhm, a Milano insieme, uhm, per un'altra mostra del fumetto. Ehm, ho la fortuna diciamo, <chuckles> cioè, fortuna, sfortuna, che essendo invalida, avendo l'invalidità, uhm, posso entrare gratis, e può entrare gratis anche il mio accompagnatore. Quindi <laughs> sarà un po' una una cosa divertente, no? La prima volta che è successo che siamo andati ai sentieri tolkieniani e siamo entrati gratis, lui mi ha guardato e mi fa: "Mi sento un po', uhm, in quelle situazioni in cui si parla di finti invalidi". <laughs> Perché poi la mia la mia invalidità non si non si vede tanto fisicamente, mh. E quindi e quindi <chuckles> sembrava proprio una situazione del genere.
Ah, certo, certo. Indubbiamen Mh. Ah, e Vi potete Sì. Certo. No non è visibile. Ah, ecco. <chuckles> Mh. Uno è un po' eh beh, effettivamente. No, no. Comunque è bello effettivamente condividere con gli amici queste cose. Insomma esperienze varie. Ma poi, altri altri tipi di esperienze che ti viene in mente che hai mai condiviso con qualche amico, cosa c'è?
Ma allora, sicuramente ho fatto un viaggio, circa 10 anni fa con quelli che erano i miei migliori amici dell'epoca. Siamo andati insieme in Irlanda. Uhm, siamo stati lì 1 settimana e oltre, vabbè, al fatto del viaggio diciamo del dell'esplorazione della città, dell'andare insieme a, mhmm, a pranzo, cena, <chuckles> dormivamo tutti e 3 nella stessa stanza tra l'altro, perché eravamo in un ostello. Uhm, io e 2 ragazzi. Quindi, era la mia prima, uhm, gita fuori porta con uomini e, ehm, mia madre m'ha detto: "Ma, ehm, sei sicura che vuoi andare?" Perché doveva venire un'altra mia amica, e invece mi ha lasciato andare così, era un po' preoccupata. Però è andato tutto bene. Ehm, e dormivamo tutti e 3 in questa stanza minuscola, loro nel letto a castello e io in un letto separato. Ehm, e quindi, cioè avevamo una stanza veramente che era, ma saran stati 2 metri quadri, una roba veramente <chuckles> allucinan
Mh. Ah. Con le amiche. Ah, che questa non ha potu Cer Mh, da ostello, proprio piccolissima.
Sì, sì, sì, sì. Una roba allucinante, però devo dire abbiamo avuto delle esperienze bellissime. La colazione irlandese, una roba spaziale. Cioè, ehm, ti fanno i fagioli con il sugo, le uova, la salsiccia fritta. Poi questo, ehm, questi toast su cui puoi mettere il burro tutto bello caldo, ehm, il bacon. Cioè è una roba che, ehm, tu mangi e poi non pranzi perché <laughs> e quindi
Ah. Sì, una cola è un pranzo. Eh, certo. Loro loro usano al mattino fare fare il pieno per per la giornata.
Esatto, esatto. Ed è stato devo dire molto molto carina come esperienza, siamo andati al supermercato, perché volevamo un po' di latte e loro mettono il latte nelle confezioni di detersivo, cioè ne quelle che per noi sono confezioni di detersivo, per loro sono bottiglie di latte. <chuckles>
Ah. Invece ah le bottiglie di latte sono quelle che <chuckles>
Eh, è una roba allucinante. Ehm, e poi una cosa che secondo me più di tutto c'ha, uhm, ci ha legato è stato il ritorno. Perché al ritorno, uhm, avevamo, uhm, una differenza di, uhm, 6-7 ore, uhm, tra i voli. Ehm, siamo finiti, diciamo il primo volo Copenaghen e poi da Copenaghen dovevamo andare a Milano. Pe
E vabbè. Già uniti. Mh. E siete rimasti fermi al Copenaghen praticamente mezza giornata quindi?
Praticamente sì, perché siamo atterrati alle 11 di sera e quindi poi, uhm, siamo siamo ripartiti forse s 7-8 del mattino.
E cosa avete fatto? Sì. Ah. Eh, e cosa avete fatto lì?
Eh, allora siccome è notte, è difficile un po' andare in giro per Copenaghen, quindi abbiamo giocato di ruolo tutta la notte. <laughs> Sì! <laughs> Ci siamo messi su un tavolino e ci siamo messi lì, ehm, a a giocare insieme. E devo dire che ci ha occupato tutta la notte, ma proprio senza senza nessun problema. Uhm, avevamo il baretto
Stare in giro, eh. Ah, in aeroporto. <chuckles> Ah. Ah, bene. E sc e e e ricordi ancora qui ricordi ancora quelle ore, sì, di gioco? <chuckles>
Sì. Sì, sì, sì, sì. Cioè, sai quei quei quei ricordi che rimangono un po' cristallizzati nella mente? Ehm
Sì, è quello, che le esperienze effettivamente quando, eh, delle volte con le persone te ne ricordi magari per per qualcosa di particolare appunto, per, ehm, una situazione s particolare, un luogo particolare, no?
Sì, sì, sì, sì. E in quel caso era l'aereoporto di Copenaghen in cui invece di dormire come le altre persone, noi stavamo giocando. <chuckles> Sì. E poi avevamo questo questo stand vicino che faceva da mangiare e quindi ci siamo mangiati queste sorte di sembravano degl degli arrosticini, una cosa del genere. Ma, mhmm, non so quanti soldi ho speso, perché poi pagavo col bancomat ed era nel in corone in corone cos'è, ehm, danesi. E io non sapevo il prezzo, però avevo fame, quindi mi mangiavo queste co <laughs>
Avete giocato tutta la notte. <chuckles> Ah. Gli arnesi, lì. Ho capi non capivi il cambio e pagavi. <chuckles> Eh, beh.
Sì, no. N non sapevo proprio che cosa stessi pagando, ehm, però vabbè. Intanto ci siamo fatti questa nottata, ehm, sicuramente è stata veramente memorabile.
Comunque quelle cose comunque poi o anche quelle ci sono anche le quelle s le piccole esperi le piccole esperienze condivise anche, che poi sono importanti, no, alle volte come dicevi prima: andare magari a bere qualcosa assieme, andare a mangiarsi una pizza, no, è tutto son tutti modi per per c condividere qualcosa, ehm, con persone a cui si tiene particolarmente e che aiuta, no?
Mh-mh. Sì. Sì, infatti io sono molto per andare ad esplorare, uhm, tipi nuovi di cucina, uhm, o nuovi locali. A Torino, vabbè a Torino era p più possibile, perché ci sono veramente un un sacco di cose, uhm, tante chicche che arrivano anche dall'oriente. E quindi, con con questo mio amico ogni tanto andavamo alla scoperta di nuovi locali. Sì.
Eh, sì. A esplorare, esplorare le cose. <chuckles> E va bene dai. Ti ringrazio va, per questo bel racconto che mi hai fatto di tutte queste tue esperienze di gioco, attorno al gioco insomma. <chuckles> Ehm, niente, ti auguro una bella giornata e a risentirci presto.
<chuckles> Io ringrazio te per tutte le domande, per avermi ascoltata e spero di sentirti presto, quindi buona giornata anche a te.